ถูกต้องเลยคุณ แต่ว่าจะบอกว่าบางพื้นที่อะ ณ ปัจจุบันเนี่ย บางพื้นที่ยังเข้าไม่ถึงก็มีนะคะ แต่ว่าบาง บางพื้นที่อะบนเขาส่วนใหญ่เจริญก็มีนะคะ เพราะว่าเรา เรียนที่แถวโซนภาคเหนือแถวเชียงรายตรงเนี้ย เราได้มีโอกาส ขึ้นไปบนเขาบางเขาอะ เขาเป็น เศรษฐี เลยนะคุณ เขาพูดได้ทั้งจีน อังกฤษ แล้วก็ภาษาชาวเขา แล้วก็ภาษาไทย แล้วบ้านเขาทุกบ้านอะ ก็เป็นออกกระบะกันหมดเลย เขา รวยกันมากเลยอะ ค่ะ
อืม อืม อืม อือ ๆ ๆ อือ ๆ อือ ๆ อ๋อ อ๋อ อ๋อค่ะ ใช่ ๆ ๆ มันจะ มีพื้น ที่เนาะที่เหมือนกับแบบว่าคนไปกันซ้ำ ๆ อะเนาะ มันก็จะมีบางพื้นที่เป็นอย่างงี้เหมือนกัน เออ ๆ ๆ เข้าใจได้ อืม
ใช่เลยค่ะ อืม แล้วแบบนี้ทางคุณคิดว่าอะไรเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ช่วยให้ทำ บ แบบวันธรรมดาของเราตรงเนี้ย มันกลายเป็นวันพิเศษไหมคะ?
เออ <tsk> อืม จริง ๆ อะ แบบ มัน มันแบบ มัน มัน มัน มันเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่นะ มัน มันเป็น มันเป็นวันธรรมดาก็จริงอะ อย่าง อย่าง อย่างพวกวันเกิดเรา หรือบางทีไม่ต้องใช่วันเกิดเราก็ได้อะ เออ แต่แบบ ไอ้สิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเนี้ยคือเรารู้ว่ามันจะแบบส่งไปถึงเขา แค่นี้มันก็รู้สึกว่า แบบมันเป็นวันพิเศษแล้ว อะ เออ แค่นี้เราก็รู้สึกว่าแบบ เออ มันชุ่มชื่นหัวใจอะ มันแบบว่า อย่างเช่น ที่เราเหมือนกับแบบ เออ บริจาคเงินไปสมทบทุนนะ เหมือนแบบว่า เออ ไปรักษา แบบพวกมูลนิธิที่เขาแบบว่าช่วยเหลือสุนัขจรจัด หรืออะไรอย่างเงี้ย ที่เหมือนกับแบบว่า โดนรถชน หรืออะไรมา อะไรอย่างเงี้ย คือบางคน บางคนมองว่า เขาเป็นการเรี่ยไร แต่ว่า เราว่า มัน มัน มันคือการที่แบบสังคมเรามัน มันมีน้ำใจกันมากกว่า แค่นั้นน่ะ เรา เรารู้สึกว่าแบบแค่ 100-200 อะ มันเป็น มันเป็นสิ่งเล็ก ๆ ของคนอื่น ๆ น่ะ แต่ว่าไอ้ 100-200 ตรงนั้นน่ะ มัน มันอาจจะทำให้เขาแบบมี มีชีวิตที่ดี มันต่อชีวิตเขาได้เลย อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็รู้สึกว่า มันกลายเป็นวันพิเศษได้ แล้วสำหรับคุณล่ะคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อุ๊ย! จริงเลย อันนี้ขอเรา ขอเสริมของคุณเรามองว่า จำนวนเงินคุณค่าของเงินแต่ละคนคือไม่เท่ากันน่ะค่ะ ขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในมือใครตรง เนี้ย อันเนี้ยแบบ จริงมากเลยอะ
ใช่ ใช่ ใช่ เออ จริง มันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในมือใครจริง ๆ เพราะว่ามันเหมือนกับว่า เวลาเราเห็นแบบตาม Social อะไรอย่างเงี้ย ที่เขาแบบว่า เออ ขอรับบริจาคได้ไหม น้องแบบว่า โดนรถชนอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะ หรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วแบบคนช่วยกันโอนแล้ว ๆ ๆ อย่างเงี้ย มัน มันเหมือนแบบว่า แค่เนี้ย แค่เนี้ย แค่เราเห็นคอมเมนต์เล็ก ๆ แค่เนี้ย มันก็รู้สึกว่าแบบ เออ วันนี้มันดีจังเลยอะ เออ เราได้เห็นแบบอีกมุมหนึ่งของสังคมนะ อะไรอย่างเงี้ย เออ แค่นี้เราก็รู้สึกแบบโอเคแล้วอะ อืม
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ใช่ ๆ